Talong, mm.
Oo, talong. Ang pinakamabilis naman na tumubo, yung mga pechay or mustasa, mm. Oh, mabilis din silang, alam mo 'yon, mabilis din silang anihin.
Pechay, oo. Mm.
Mm, so ang ganda ang ganda lang kasi ay, ang ganda lang kasi sa sa bakuran 'pag may mga tanim kang, alam mo 'yon, mga gulay-gulay mga tot malaking tulong 'yon, para sa pangkain araw-araw. 'Di mo na kailangan kasing pumunta sa palengke, 'di ba? 'Di mo na kailangang pumunta sa palengke para mamili kung pangsahog-sahog lang naman, o 'di
Pero anong ginagawa mong More on sa mm. Totoo. Mm. Oo. Lalo na ngayon kasi Totoo. Tama. Lalo na ngayon kasi ang mahal ng bilihin sobrang e ah, helpful na mga 'pag nagtatanim talaga sa bahay. So, ikaw kapag nagtatanim ka ng mga ano, anong ginagamit mo na container, mga galon, kunya ganun ba?
yo'n. Oo. Mm, totoo. Mm. Mm. Ah, yung mga alam mo yung mga lalagyan ng mga Wilkins, may mga mineral water. Ayan, 'yan yung mga ginagamit ko para alam mo para mas tipid talaga naman, ah, um, para mas, ah, para mas matipid siya talaga, ginagawa ko po siyang hanging garden. <chuckles> Hanging garden, oo. Kasi kung maliit lang talaga yung espasyo ah?
Ay, oo. Ay, wow. Para magandang i-try 'yon, ah, sa Wilkins. Hmm. Oo nga, maganda 'yon. Pero na-try mo na yung ano Na-try mo na ba yung mag magtanim ka do'n sa ano, do'n sa mismong, um, ano talaga lupa? Ano bang pinagkaiba nun 'pag nagtanim ka dun sa lupa na as in flat lang, yung sa lupa talaga and then do'n sa nakalagay sa container na lupa, anong pinagkaiba sa tingin mo?
Hmm.

Mm, 'yon nga 'yong mga container gano'n or mga sa timba-timba. Puwede din sa sako, actually puwede sa sa sako. Kadalasan na natatanim ko do'n sa sako is mga talong, sili, or kamatis.
May tanim ka ba na talagang nakalagay din sa sako? May mga tanim ka na nakalagay sa sako?
Mm, 'yong talong.
Pero napansin mo rin talaga 'yong ano, 'no?
Kasi alam ma malaki kasi 'yon, eh, malaki 'pag, ah, tumubo siya.
Pero kumpara naman ay, kumusta naman 'yong ano, 'yong napansin mo din ba 'yong ano mo, 'yong gastos mo ngayon? 'Di ba siyempre dati bumibili ka ng mga gulay pero ngayon, ah, kukunin mo na lang sa ano mo, sa bakuran mo. Kumusta naman 'yong naging ano mo ng budget mo do'n? Like na naging mas better ba or ano?
Malaki. Oo, alam mo, ang laking tipid. Malaking tipid kasi, 'di ba, dahil sa mga, alam mo, nangyaring mga kalamidad hindi talaga maiiwasan na tataas 'yan, nga 'yong kamatis nga
Hmm. Oo. Totoo.
Parang ayaw kong bumili <exhales> ng kamatis kasi last the last time ₱200 isang kilo.
<laughs> Sobrang mahal. Hmm.
Alam mo 'yon? 'Ba, so sabi ko na do'n na ako napaisip na, ah, "Need ko nang magtanim. Anong silbi ng mga, ah, container na to, 'yong mga nagagamit natin." At saka 'yon 'yong kagandahan ng mga imbes na itatapon mo na lang siya, 'yong mga container. So, mare-recycle mo siya mare-reuse mo siya on the way na pagtataniman mo siya.
Oo, sobrang mahal na nga. Pagtanim. Totoo. Mm.